Ah, yo te quiero comentar que, mm, siento que quiero hacer muchas cosas, vaya, eh, tengo muchos hobbies, muchas actividades, pues, de ocio, pero que siento que sí necesito hacer porque considero que me llenarían el alma. <chuckles> Em, pero honestamente siento que no tengo el tiempo. O sea, el trabajo me consume demasiado a pesar de que ahorita es diciembre y muchas personas están de vacaciones. Yo siento que es cuando más trabajo se me viene, que lo agradezco, o sea, no me quejo de mi trabajo. Pero pues sí me gustaría encontrar ese tiempo para poder hacer estos hobbies, o estas actividades de ocio que honestamente me llaman la atención. Entonces, no sé si tú me puedas ayudar al respecto.
Claro, ujú. La verdad es que, agradezco muchísimo que me cuentes esto, eh, porque sí es algo que necesitas. Y un hobby, una distracción, esas actividades de ocio, son muy importantes, aunque muchas veces las personas no les pongan importancia. Y que busques esto para despejarte es muy válido, sobre todo cuando tienes esta visión de trabajar y trabajar y trabajar. Son estas cositas que te regresan a la realidad y, mm, sí es importante, así que muchas gracias por compartirlo conmigo. Y vas a ver que vamos a llegar a una recomendación o un consejo que te pueda ayudar. Me gustaría hacerte unas preguntas para entender un poquito mejor tu contexto y me puedes hablar un poquito de tu rutina normal. Yo sé que a veces pasan imprevistos y no siempre, eh, todo es lineal, pero más o menos ¿cómo es tu rutina normal en un día?, o si quieres, pues más a grandes rasgos a la semana. ¿Co cómo vas de tiempo?
Ujú. Sí. Pues mira, realmente todos mis días son iguales de lunes a viernes hasta en ocasiones los sábados. Yo me despierto a las 5 de la mañana. A las 5 empieza mi día y es como el tender mi cama, lavarme la cara, arreglarme. Ahora sí que todo eso para para estar como presentable. Me cambio y me voy al gimnasio. Entonces yo llego al gimnasio como a las 6 y ahí estoy 2 horas. Estoy de 6 a 8 de la mañana. De ahí salgo a las 8 eh, que, obviamente, pues, tiempo más, tiempo menos, ¿no?, a veces mi rutina se alarga. Entonces salgo como 8 y cuarto, 8 y media, más tardar. Pero bueno, como en esa, horario, pues ya salgo del gimnasio, regreso a la casa y desayuno. Entonces intento desayunar. Te digo si salí 8 y media, pues ya desayuno en media hora. Este y si salí a las 8 pues en lo que, me preparo mi desayuno todo, o sea, el punto es que termino como a las 9. A las 9 estoy terminando, me meto a bañar. O sea, realmente siento que es de verdad una rutina un poquito pesadita. Me me me meto a bañar y es como arreglarme. Ahora sí que ponerme presentable para el trabajo. Entonces ya me arreglo todo. Yo tengo un gato. Entonces, en estos transcursos, obviamente me abro espacio que para limpiar la arena del gato, que para darle de comer al gatito, para también como dedicarle sus su minuto de atención. Entonces este, pues ahí te digo, ya de ahí me voy al trabajo. Entonces yo como a las 10 a más tardar ya estoy en mi trabajo. Ya estoy ahí presentándome. Yo tengo un emprendimiento. Entonces es estar al pendiente de todo, en donde checo, pues el inventario, las ventas, todo, todo, todo proveedores, todo. Tengo que estar viendo organizado y ya literalmente le dedico todo. Pues todo mi día todo mi día solamente pues me llego a desocupar para comer o a veces estoy frente a la computadora hasta comiendo, o sea, trabajando y y comiendo. <chuckles> Este, y ya, ya de ahí, si bien me va. O sea, si no hay como que muchos pendientes, me puedes ocupar a las 5. Sí, honestamente, hay muchas cosas que hacer, a lo mejor hasta las 7. Pero pon tú en el mejor escenario. Pues yo salgo a las 5 llego a mi casa, me hago unos 15 minutitos. Entonces este ya llego a mi casa como a las pon tú 5 y media a más tardar.
Sí. Sí. Okey. Okey.
Y ya hago como él Obviamente tengo mua tengo muchísima hambre, porque, pues, siento que el, no sé el hacer tanto trabajo, como que a mí me da un hambre de de de verdad de perro voraz. Entonces, llego como que a comer algo como algún tentempié, este, como verdurita y ya de ahí me pongo a hacer mi cena. Pero así como estoy preparando mi cena, estoy preparando mi comida para el siguiente día. Entonces, pues ahí, honestamente, sí me tardo un poquito en la cocinada y ya, o sea, cuando veo el reloj literalmente ya son como las 8 y ya digo: "Chin, ya me voy a cepillar los dientes". Voy a preparar como mis cosas, mi ropa del del gimnasio de mañana y ya y me duermo. O sea, realmente te digo, todos de lunes a viernes es así. Sí, hay mucho trabajo, el sábado es así, este y ya los domingos es el único día que se podría decir que tengo libre. ¿Y qué hago? Dormir. <chuckles> Entonces, he ahí mi mi rutina diaria. Vaya.
Okey. Okey. Okey. Okey, okey, sí, esta movidita tu rutina, ¿eh? La verdad es que sí está pesadito. Lo bueno que sí tienes como que estos micro momentos de de de desestresarte y de de alejarte de tu trabajo, como, pues, tu gatito, el ejercicio también es muy bueno, pero, pues, sí entiendo que estés en este momento como que, eh, con este conflicto de que no encuentras espacio para tu hobby, porque es necesario. O sea, tener estos momentos de de disfrutar de tu hobby y de ocio, no es perder tiempo, es recargar energía. Entonces sí, es muy valioso. Háblame de tus hobbies. ¿Cuál cuál es algún hobby que te gustaría retomar o si hay uno que se te ocurrió y lo quieres empezar o o si estás como que teniendo uno, pero pues ahorita no tienes tiempo? Háblame de eso, ¿qué te gustaría hacer?
Ujú. Sí. Ujú. A mí me gusta mucho eh, tocar el teclado, el piano. Yo lo hacía mucho cuando era chiquita. Es algo que de verdad me uy, me apasionaba. Eh, lo tuve que dejar, pues de pronto ya no te da tiempo, la escuela, los amigos. Vaya que hasta prefieres este estar luego con los amigos. Entonces, pues me alejé completamente y apenas este dije: "Sí, me gustaría, retomarlo", regresar como a a tocar el piano. Siento que me gusta muchísimo, que aparte me parece súper sanador el la música, de verdad a mí me encanta. O sea, me encanta. Yo digo: "No, es que me encanta", es, o sea, me llena completamente. Yo escucho hasta la música de piano y digo: "Ay, es que se escucha bien bonita", o sea, de verdad la disfruto. <chuckles> Entonces ese es el hobby como principal que sí me gustaría retomar y y darle la prioridad, vaya, ujú.
Okey. Sí, sí. Sí. <chuckles> Okey, okey, okey. Okey, y completamente este hobby ¿te gustarí te gusta hacerlo sola? O sea, si es algo que disfrutes de ti y y y o ¿te gustaría acompañado o quieres llevarlo más allá? Así de que no sé, este, tocar junto con amigos, presentarte a algún lugar o ¿es algo como que más íntimo que que es más de tu tiempo, tu espacio y y ya solo con que toques un ratito ya estarías contenta?
Pues siento que sí me gustaría hacerlo de manera individual. Em, siento que el piano es mucho pues sí, solita solita de disfrutar tu música y sí me gustaría hacerlo. Pues no sé, aunque sea 1 hora diaria, o sea, pero que sea esa hora para mí, para tocarlo, para para disfrutar y, pues, hasta para desempolvar como <chuckles> mis manos. <chuckles> Ujú. Eh, ir agarrando otra vez como esa habilidad, ¿no? Poco a poquito, pero sí es algo que me gustaría sola, o sea, retomar este hobby. Pues solita como para mí vaya.
Claro, claro. Okey, perfecto, perfecto. Mira, ya con todo esto que hemos platicado y con la información que me has dado, ya creo que tengo un contexto un poquito mejor de tu de tu situación. Me gustaría hacerte algunas recomendaciones no tanto consejos, sino recomendaciones, para ver si pudieras encontrar este espacio que necesitas, ¿cómo ves?
Ujú. Sí, claro, adelante, por favor, me ayudarías muchísimo.
Okey, mira, para empezar, me gustaría darte la recomendación de tomar esto como microeventos, micromomentos. No necesariamente o sea, estaría increíble, si logras ahí ajustar tus tiempos y sacarle jugo a las 24 horas del día y si logras esa hora, estaría increíble. Si lo ves factible, adelante, si no lo ves tan factible, porque también, pues entiendo que es trabajo, son horas de sueño y el ejercicio, son cositas que ya no les puedes reducir igual y tanto tiempo. Creo que estos micromomentos, en donde ponle que no 1 hora, pero sí, 20 minutos, 30 minutos. Tal vez no es tu hobby completo, pero si es un poquito y son avances que te van a empezar a sentir mucho mejor. Vas a empezar a acercarte a a esta meta y a poder, pues, practicarlo más tiempo. Así que mira, igual y no es completo, pero pues ya es algo y está superbién. Otra cosa que podrías hacer, es que agendes tu hobby como una cita, así como como, no sé, de repente tienes, que el dentista, que el médico, que esto y que lo otro y le tomas esta dedicación y seriedad, creo que también podrías agendar tu hobby unas mínimo 2 veces por semana, que lo veas literal como una cita, a la que tienes que llegar y cumplir y darle tiempo. Y en este caso esta cita te va a durar poquito. Va a ser 1 hora y vas a ver que te va a llenar de energía y y y te vas a recargar. Al final de cuentas, es lo que te gusta. No es perder el tiempo, eso es, totalmente darte este abracito que necesitas y mira que aunque sea poquito, no te abandonas y te sientes como que superabrazada por ti mismo y tu hobby es una manera increíble de cuidarte. Así que, pues, por último, que si puedes si puedes, lo puedes volver a una rutina, pero de manera como un poquito variada, a veces igual y no te da tiempo de tocar, pero puedes escuchar esa música, dices que también te gusta o puedes, cuando sí estés tocando, grabarte y después volver a escuchar esas grabaciones que tienes y mira, inconscientemente hasta vas repasando en tu mente. ¿Qué te parecen estos consejos?
<chuckles> Ujú. Muy bien. Exacto. Ujú. Claro. Ujú. Sí, realmente me parece muy buena idea. Mencionaste eso de cómo agendarla y siento que esa es una idea muy, muy, muy viable. Porque justamente así como agendo mi cita del dentista, de las uñas, o sea, hasta de las cejas. Me tomo es ese tiempo. Creo que perfectamente podría agendar una cita para mí, o sea, para disfrutar tiempo conmigo. Entonces eso siento que me ayudaría muchísimo porque ya me sentiría más más obligada a cumplir conmigo. Pero está bien, está bien, porque realmente lo tengo que hacer. Me va a ayudar a a sanar, a estar bien conmigo misma, a disfrutar. Entonces sí, sí, yo lo voy a hacer y de verdad, pues te agradezco. Te agradezco que me hayas escuchado, que me hayas dado, pues, estas recomendaciones que de verdad considero muy buenas, muy prácticas y que claro que voy a poner en práctica. Pues a partir de mañana voy a agendar mi primera cita. <chuckles> Y ya te estaré contando cómo me va. De verdad te lo agradezco.
Exacto. Sí. Claro. <chuckles> Increíble. Por favor, aquí voy a estar siempre para ti. Mucha suerte. Yo creo en ti y lo vas a hacer muy bien.